Có nha. Mà thật ra mình thấy cái trường hợp này, à, vừa đáng thương mà vừa đáng trách. Thật sự luôn. <laughs> Tại vì, à, mình mình thấy mình mình thấy là vầy, có nghĩa là đồng ý, khi mà đã ra nước ngoài sinh sống á, thì cái kiểu là vẫn sẽ giữ, gọi là, một ph một trăm phần trăm để mà nói tiếng Anh, tại vì giao tiếp, học hành mọi thứ, đó là văn hóa phương Tây mà. Nhưng mà thật ra đã sống 18-20 năm ở Việt Nam thì câu chuyện mà để quên tiếng Việt mình thấy rất là khó nha. Đó là cảm quan cá nhân của mình thôi nha. Rất là khó.
Ờ. À, thế á? Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ. Ấy, ừ, ừ, đúng.
Phần nào, kiểu, mình cảm nhận đâu đó là cái sự hơi thể hiện là "Ờ, tôi đây là tôi đi du học về, cho nên, tôi thích nói tiếng Anh vậy, ai hiểu thì hiểu, hông hiểu thì thôi, kệ." <laughs>
<laughs> Ờ, đúng rồi. Sĩ, sĩ. Ấy, về nói lớ lớ để người ta biết mình Việt Kiều vài năm đi du học đây. Kiểu thế. <laughs>
Đúng. Đó. Chính vậy. <laughs>
Ờ. <chuckles> Sĩ lắm cơ! Đấy, chứ còn bạn có thấy là cái ừm, quay trở lại cái vấn đề mà học tiếng Anh nhiều ở giới trẻ hiện nay ấy, <smacks lips> thì bạn có nhận thấy là nó ừm, đôi khi nó là một vấn nạn mới ở hiện xã hội hiện tại bây giờ không?
Ừm. Dù là vấn nạn mình thấy khá là mình cũng rất là tán thành luôn. Ờ. Tại vì, à, giờ vầy, ví dụ, cái gì cũng vậy, ở mức vừa phải thì nó cũng, nó nó sẽ rất là tốt. Ăn đường vừa phải cũng tốt, không bướu cổ ờ, ăn ăn muối vừa phải cũng tốt, không bướu cổ này, ăn đường vừa phải cũng có năng lượng. Và tiếng Anh cũng vậy thôi.
Nó nặng đấy, nó nặng đấy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, ừm, ừm.
Học vừa phải, đủ giao tiếp, đủ làm việc thì quá tuyệt vời. Còn khi mà lạm dụng dần dần á, cái tiếng mẹ đẻ nó sẽ mất đi, chắc chắn nó sẽ mất đi, không còn được gìn giữ, bảo tồn. Thậm chí bây giờ mình thấy đi hát karaoke với nhau còn phải là show ra là tôi hát tiếng Anh được, tôi thích hát tiếng Anh thôi, tiếng Việt tôi hông hát nữa cơ. <laughs>
Ừm, hợp lý. <laughs> À. Ê, thế bạn có nhận ra một cái dấu hiệu mà nó nó rất rõ ràng, ví dụ nhá, là cái người thế hệ trước ấy, người ta có những cái tiếng mẹ đẻ như kiểu là tiếng địa phương của người ta, nhưng mà mặc dù trong một cái môi trường sống như thế, cái thế hệ mới sau này lên mà nghe người già nói một vài chữ là người ta vẫn không hiểu cái từ đấy nghĩa là gì.
Không biết, đúng hông? Chính xác.